うん、何かあの、今はですね、あの、<chuckles> なんか自分の人生の中でこう子育てに集中している時なので、その、とにかく、ま、あの、結構子供のなんかね、イベントもなんかクリエイティブなことがあるので、そういう時にたまにちょっと出しますけど、あの、それ以外は別に、もう時間が無くて色々できないんですが、ただね、リタイアする頃になったら時間がたくさん出来るので、そしたらね、なんかこう家をリフォームするなり、なんか色々、色んなことで楽しめるんじゃないかなと思いますね。
はい。 はい。 はい。 はい。 そうですよね。これからどのようにこれが発揮されていくか楽しみですね。
ええ。 そうですね。はい。
はい、今日は非常に興味深い話聞かせていただいて、とても楽しかったです。
はい、こちらこす、た。